Hımm, bir düşüneyim. Buldum. Iıı, Seksendört'ün, ııı, Ölürüm Hasretinle. Beni daha geçmişe götüren, böyle, top, böyle, 10 on be on beş, 20 şarkının arasındadır yani. Bu şeyde
Hı hı. Hımm. Evet. Anladım. Ne hissettiriyor peki bunu böyle hatırladığında? Daha geçmişe mi gidiyorsun?
Aşk acısı. Aşk acısı hissettiriyor bana. Yani ev evet, evet, evet. Evet. O zamanlar, işte, ilkokul 2'deyim. Eee, y eee hoşlandığım bir kız var sınıfta, çok güzel, işte, sınıfın en güzel kızı falan. E Hıı, onu dinliyorum, işte, falan diyelim, işte. Mmm, bir şeyler, bir şeyler. Neyse yani, o olmadı yani küçüklük zaten, hani, bilmiyorum. Şu an ne dediğimi bile hatırlamıyorum yani kıza. Iıı, o yüzden sonrasında, işte, bu o şarkılar bu o aralar bu şarkıyı abimden öğrenmiştim galiba. İşte, abimin böyle, işte, winup dosyaları vardı falan. Iıı, oradan, işte, hem, böyle, İngilizce, Türkçe, böyle, şarkılar öğreniyorum falan bu da onların arasında bir şarkı. "Ya" dedim, "Bu ne kadar güzel bir şarkı." Yani ö emm, önemli
He, bir deneyime bağlı olarak dinlediğin bir şarkı o zaman. Evet. A! <chuckles> Tabii. Hı hı. <giggles> Yani, aslında bilinçli bir, iii, şarkı dinleme yok, değil mi o yaşlarda tabii? Biraz daha kulaktan duymayla, hani.
O o yaşta yok çünkü Evet, evet. Kimin ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyorum ki zaten, hani. Vay güzel, hani, ne açarlarsa onu dinliyorum. İşte, şey vardı; ıh, geçmişe götüren. Yani, böyle, kötü anlamda geçmişe değil de bunun gibi, hani, böyle, aşk acısı gibi değil de. Şey vardı mesela, uzun yola giderken biz şey dinlerdik sürekli; Hande Yener, Serdar Ortaç, Murat Kekilli, Ahmet Kaya. Bir de
Tabii. Hı hı. A, anladım. Bu bir CD'ydi herhâlde. Hı hı.
Evet, evet. Bunlar böyle ayrı ayrı CD'lerdi galiba, bilmiyorum. Sürekli dönerdi o ara. Sürekli, sürekli, sürekli. Onları mesela ne zaman duysam, işte, hâlâ, böyle, bir 15 saat bir yere yol gidiyorum arabayla galiba gibi hissediyorum.
Evet. Hıı. A! Yani o şarkıları tekrar duyduğunda aslında o anki duyguları tekrar yaşıyorsun. Uzun yolda gibi hissediyorsun.
Evet, ev İğrenç bir yol yani. Arka koltukta sıkışmışsınız falan, işte. Kardeşin var ya da 3 kişi gidiyorsun falan. Hı Evet, evet. O i i i i i iğrenç bir durumlar yani gibi geliyor bazen insana ama gü tabii ki, hani, şeyde baktığım zaman, ııı, iyi şarkılar yani. İşte, s Serdar Ortaç'ın şarkıları falan.
<chuckles> O derece ayrıntılı hissediyorsun. Anladım. <giggles> Hı hı. Peki sence neden, hani, bu kadar bu şarkılar hafızamızda derin yer, eee, bırakıyor? Yani bir de ı hani, sebebini hatırlıyorsun, nerede dinlediğini hatırlıyorsun. Bunun bir sebebi var mı sence, nedir?
Hı hı. Ya, o o çok ayrı bir şey. Ben de bunu düşünüyorum aslında. Kendime de sorduğum bir soru a a ama yani böyle artık kodluyoruz. Ya, artık o şarkıyı onunla çok dinliyoruz. İşte, ne bileyim, benim Ölürüm Hasretinle de olduğu gibi. Eee, ya da ne bileyim, işte, arabada çünkü, hani, giderken minimum aynı şarkıyı ne bileyim, belki yedi sekiz kere dinliyoruz yani. O yüzden ar yani sıklığıyla alakalı olabilir. Ne bileyim, sana ne his Hah?
Hı hı. Doğru. Evet. Tabii, sıklığıyla da alakalı ya. Ne kadar sık dinlediğinle de alakalı. Yani mesela atıyorum 1 kere dinlediğin bir şarkıyı, eee, hatırlamayabilirsin, hani, çocukken dinlediğin bir şarkıyı, değil mi?

Evet. Peki böyle s bir şarkının seni geçmişe götürmesi böyle aaa verdiğin örneklerde de olduğu gibi seni mutlu ediyor mu yoksa, böyle, hani, zaman zaman da sende böyle anısı olan bir şarkının mutsuz ettiği de oluyor mu? Ya, bu şarkıyı nereden dinledim işte o güne döndüm, tekrar gibi bir serzeniş de oluyor mu arada?
Hı hı. Yo, genelde olmuyor, ya. Eee, çünkü, genellikle, işte ne bileyim, daha çok böyle, nasıl desem? O zaten o hani geçmişe götüren şey, yani tam ona nasıl denir? Ya şöyledir mesela bir bir geçmişe götüren parçalar özellikle poptur ya mesela, hani hayatımızda belli parçalar vardır. Herkesin de böyle her dönem ya da benim işte akranımın, eee akranlarımın dinlediği belki ş parçalar vardır. Abimin akranlarının böyle dinlediği bir parça vardır falan. O o işte, aynen her dönemin var. Hani, eee aynen kendine özel. O o yüzden mesela o anlarda işte ne bileyim, ş şey geliyor mesela, işte ne diyeyim, bu Tarkan'dan örnek vereceğim de.
Hı hı. Evet, her dönemin Aynen aklında kalan, çeşitli müzikler var. Evet şarkılar. Hı hı. Ya, ben ,böyle, sanki şey olarak sordum, hani kişisel bir anlam yüklediğin şarkılar seni, hani, nasıl hissettiriyor anlamında sordum. Yani mesela olumsuz bir deneyiminin olduğu bir şarkı var mı? Yani ne bileyim bir ayrılık acısı çekerken ya da bir kayıp yaşadığında dinlediğin bir şarkı vardır mesela. İşte seni dinlediğinde kötü etkiliyordur, düşürüyordur, aşağı çekiyordur tarzında sordum. Ama genelde herhâlde keyif al alıyo aldığın şarkılar aklında.
Hımm. Ha yok ya, çok kötü hissettirmiyor. Yok yok. Yo oluyor. Ya keyif alıyorum. Bu arada yani şey, beni düşürmesi de böyle, çok beni şey yapmıyor yani, hani illa böyle mozu modumu yükset yükseltmek için müzik de dinlemiyorum. Hani olabilir, mot modumu da bu düşürebilir. Hani okey, eee, bazen de bunu seviyorum. Diyorum ki bazen modum düşsün diye bir de müzik dinliyorum falan. Eee, oluyor yani. Değişiyor, zamandan zamana değişiyor çünkü. Hem
Hı hı. A. Anladım. Hımm. İlginçmiş bu. Evet. Ha ha. O zaman şey de dinliyor musun? Yani modunun düşmesi için rock seviyoruz, pop seviyoruz dedik ama, yani, eee, arabesk de dinlediğin oluyor mu?
Tabii. Tabii.
Hımm.
Eee, öyle işte Bergen'ler, Müslüm Baba'lar, eee Zeki Müren'ler falan hani dinleniyor, güzel oluyor yani.
Anladım. O. Evet anladım. Hı hı. Evet zaman zaman da o zaman arabes de tercih edebiliyorsun yani. Her zaman da dans edeyim, keyif alayım, eğleneyim, eee, etkisinde olmuyorsun demek ki.
Tabii, tabii. Yok, ya, ne ne zamana kadar yani böyle dans edebiliriz ki? Biraz da hüzün diyorum yani.